Ähm, ja, das kommt ja drauf an. Also, manchmal dann verliert man ja auch, ähm, so 'n bisschen Kontakt zu anderen Menschen, mit denen man früher mehr gemacht hat, mit denen man auch Hobbys betrieben hat. Ähm, dann kam's auch teilweise vor, d dass ich umgezogen bin, den Kontakt verloren habe und, äh, viel unterwegs war, dadurch auch keinen Kontakt hatte. Und die Menschen dann die die gehen dann natürlich ihrem, t äh, Hobby weiter machen das Hobby weiter, äh, in der Zeit konnte ich das natürlich nicht machen, ähm, da ich halt irgendwelche andere Dinge um die Ohren habe hatte. Ähm, ja, aber letzten Endes, ähm, ist dann so, dass, wenn ich die kontaktiere, dann kommt das relativ schnell zustande, dass man dann wieder zusammen, äh, was spielt und so weiter und ja.
Mhm. Oh, okay. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, so.
Okay, a aber trotz dass trotz dem, dass du weggezogen bist also, fährst du dann auch vielleicht nimmst du dann 'ne längere Strecke wieder auf sich, um dann wieder mit denen zu spielen, oder ist es so, dass du dann vielleicht nur kurz weggezogen bist?
Mhm. Hm. Ja klar, das kam bei mir auch schon vor, ja, mhm. Klar, da i ich habe mich auch schon teilweise mit Leuten getroffen, die m äh, 2, 3 Stunden weggewohnt haben, und dann hat man sich auf 'ne Partie Billard getroffen. Also, b kein kein Thema, also, da bin ich <chuckles> offen dafür, ähm, genau, also, ich sträube da auch keine Kilometer klar, es ist wenn jetzt der eine am am anderen Ende von Deutschland wohnt, ist natürlich dann schon da würde ich es mir dann natürlich überlegen, ob ich da hinfahre. <laughs> Ja, genau. Es sei denn, es geht um viel, äh, Preisgeld, dann würde es sich vielleicht sogar lohnen, aber nicht mal da. <laughs>
Mhm. Ja, okay, cool. Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Für 'ne Runde Billard, ja, das wäre wahrscheinlich bisschen lang, ne? <chuckles> Okay, interessant. Und gibt's denn auch so Sachen wir wir haben ja grad drüber geredet, ne, was dich dann vielleicht beim Hobby hält? Gibt's denn auch so Sachen, wo du sagst, ähm: „Ich setze mir bewusst Ziele?” Also, vielleicht, ja, so was wie beim Joggen sagtest du, ähm, dass sich dann dass du dann vielleicht, ja, n n beim nächsten Mal dann länger laufen kannst oder vielleicht dann auch irgendwelche Wettkämpfe machst. Gibt's so was auch oder ist das egal?
Ja. Mhm. Mhm. Mhm.